N oui et aussi, heu, parce que souvent, hem, vous tu sais quand on est à l'aéroport, bah, on doit s'enregistrer pour, justement, pouvoir avoir, heu, nos cartes d'embarquement et quand on est à l'enregistrement, bah, il y a plein de monde et hem, tout le temps il faut avancer et je sais en fait, les files d'attente, ça fait, hem, je sais pas, ça alimente, heu, l'énervement de tout le monde et heu, moi aussi du coup, hein. Je sais pas, c'est je j'ai je suis un petit peu nerveuse pendant les pendant le pendant l'enregistrement quand on doit passer, heu heu, ensuite à l'embarquement et heu, bah, tout le temps, les il y a plein de gens, heu, soit devant, soit derrière, heu, souvent, il y a des personnes, bah, justement qui vont être agacées comme moi je le suis et qui vont bava ils vont qui vont commencer à s'énerver, heu heu, contre, heu, bah, contre toi et alors que c'est pas forcément nécessaire. C'est pas de notre faute, tu vois? Parce que tout le monde doit attendre mais ça, c'est quelque chose qui a plutôt- plutôt- plutôt tendance à <sucks teeth> à m'agacer et à m'irriter.
Ouais. Bah oui. Mmh mh. Ah ouais. Ça, je comprends tout à fait et encore là là, tu, heu, tu évoques les les files d'attente dans les aéroports mais tu vois, une, heu, dans le au quo au quotidien, par exemple une file d'attente, heu, à la caisse du supermarché par exemple, là c'est pareil. C'est assez cocasse quand même. On peut avoir quand même des des des situations qui sont, heu heu, assez, hem, assez étonnantes, heu, entre les p l les les personnes qui essaient de gratter, heu, les personnes qui ont, heu, des fois un caddie ou voire 2 ou 3 caddies, heu, qui qui font qui augmentent le temps, heu, ou, heu, des fois ça peut arriver aussi, une, heu, u une, hem, une caissière qui est qui est pas encore très expérimentée ou qui va très lentement, heu, c'est vrai que ç ça rajoute, parce qu'en ç ça rajoute de l'agacement parce qu'en général, après les courses, on a des choses à faire quand même dans au quotidien.
Mmh.